بُصّي أنا كنت عايزة أتكلّم الصراحة معاكِ النهارده في موضوع يعني، حاسّة كده إن هو عامل لي أزمة وباحاول بقَدر الإمكان إن أنا آمم يعني أنظّمه أو أعمل آآ تخطيط ليه، أنا كل ما بُصّي أ أنا باحب السَفر وباحب إن أنا آآ آآ يعني آخُد كده إجازة أنا وأُسرتي، آآ سواء بقى في سَفر داخلي يعني جوّا مصر أو برّا مصر، فالفكرة إن أنا باحب دايمًا أعمل ده كان من من باب كَسر الroutine، فأنا دايمًا لمّا باعمل حاجة زي كده باصرِف فلوس مَهولة بجد آآ وبانفِق بقى كتير يعني ما باكونش عاملة control للموضوع، فطبعًا دي مشكلة يعني كبيرة إن أنا بابقى إيديّا يعني فالتة خالص مَخرومة زي ما بيقولوا إيديّا مَخرومة حرفيًا، آآ فأنا مش عارفة الصراحة أ أنظّم الموضوع إزاي أو أخطط له ب بطريقة منظّمة إزاي وقُلت أتكلّم معاكِ وتنصحيني يعني لو أنا في حاجات ممكن أعملها تفيدني في حاجة زي كده، يا ريت بجد لإن أنا مش عارفة أتصرّف إزاي.
اهم. آه. إمم، طبعًا أنا مقدّرة كل الحيرة اللي أنتِ فيها وطبعًا وَضع صعب فكرة إن أنتِ طول الوقت بتحبّي تخرُجي ت تغيّري جَو وتتفسّحي أنتِ وعيلتِك طبعًا، فده حق طبيعي جدًا بالنسبة لِك، بس فكرة بقى إن أنتِ
بالضبط.
يعني طول الوقت تقولي بتصرفي كتير أوي، إيدكِ مَخرومة زي ما أنتِ قُلتِ، فالميزانية بتبوظ منِّك خالص، فيعني حلو جدًا إن الواحد يتبسط، بس في نَفْس الوقت بيبقى إيه، عايزة إن أنتِ تحافظي شوية على الماديّات، فطبعًا ده شيء طبيعي جدًا، و وده شيء المفروض فعلًا إن الواحد يقوم بيه بحيث إن هو يقدر يستمتع كل مرّة بال العُطلة بتاعته أو الخروجة بتاعته، فده شيء طبعًا سَليم جدًا. طيب خلّيني كده أسألِك، هل أنتِ دلوقتي آآ عايزة بقى تخطّطي الموضوع وتتبسطي وفي نَفْس الوقت يبقى إيه، فلوس قُليّلة أو أنتِ حاطّة بقى ميزانية المرادي إن أنتِ المَبلغ ده ما ينفعش إن أنا آآ يعني أزيد عنّه؟ يعني عندِك ميزانية المرة دي؟
اهم. صح. إمم.